Oui parce que le les parents peuvent être très, heu, pas raisonnables du tout, hein. Un parent qui veut moi j'avais une fois j'avais une gamine à qui, heu dans dans dans les écoles où j'enseignais là, dans une des écoles où j'enseignais, elle en foutait pas une, quoi, elle foutait donc elle avait des mauvaises notes, hein, elle faisait rien, jamais pas de devoirs, voilà. Et puis tout d'un coup, heu, peut-être 1 mois ou 2 mois avant la fin de l'année, sa dernière année de dans cette école, elle commençait à avoir des bonnes notes, mais bon 2-3 bonnes notes, ça va ça va pas rappeler, heu, ça va pas rattraper, heu, toutes les mauvaises notes qu'elle a eues le reste de l'année. Alors, heu, sa mère qui, heu une des gamines, là sa s sa jeune sœur m'avait déjà dit que s la mère, elle s'en fichait du français de toute façon. Et ouais, ouais et tout d'un coup, heu, elle contacte la la directrice pour lui dire, heu: «Oui je comprends pas, heu, ma fille elle est, heu mmh, heu, elle étudie et tout, comment ça se fait qu'elle a pas de de bonnes notes?» bien non, je suis désol
Ouais. Mmh. Ouais. D'accord. Bah oui, si elle fait rien, elle n'a rien, c'est logique, hein. Bah oui. Ouais. D'acc ouais. Mmh mh. Ah mais c'est bien. Le tout toute année, ouais. Ouais. Ah bah c'est pas bien. Ouais. D'accord. Mmh. Ah mais c'est Mmh. Ça ça, c'est les parents qui, heu, qui s'y prennent plus en retard en fait, ça c'est pas possible.
Oui, oui. Oui, oui, oui, oui, ça, ass jamais elle a été concernée juste pendant toutes les autres années, puis tout d'un coup là, parce qu'elle voulait la faire rentrer dans une école, heu, spéciale probablement, ben je suis désolée, heu,
Mmh. Bien sûr. Mmh mh. Bah oui, bah si elle a pas le niveau, elle peut pas y aller, ça c'est quelq logique.
Bah bah oui. Bien sûr. Alors au au lieu d'avoir un F, elle a peut-être eu un C, mais pour la mère, c'était pas, heu, suffisant. Ben non, suis désolée, c'est, elle a la note qu'elle, heu, qu'elle doit avoir, heu, à 1 ou 2 bonnes notes, ça va pas rattraper, heu, toutes les autres mauvaises notes, non.
Elle mérite, bah c'est ça. Mmh. Bah oui. Mmh, Bah, justement, heu, c'était une école, hem, plurilingue.
C'était une éla une école, heu, c'était une école privée Montessori et heu, il y avait, oh ben, il y avait des des gamins de différents, heu, pays. Américains, mais il y avait aussi des beaucoup d'indiens parce que c'est la directrice était indienne, était de originaires de l'Inde et heu et voilà, quoi. Et je leur apprenais le français. Donc heu
C'est OK, ouais, je vois. Mmh. D'accord. Mmh mh. OK. Mmh mh. OK. OK. Ah bah ça peut être, heu
Voilà.
Bah ça devait être bien aussi, hein. Mais après bon, ça dépend des parents.
Ouais, ouais, ouais, ouais. Non non mais c'était de la malhonnêteté de la part, heu, de la mère, ça c'est il y est il y a p il y a pas de doute. «Ah oui, heu, pourquoi elle a eu, heu, cette note?» parce qu'elle parlait de la note générale. <chuckles> <laughs> Très bien. Ben merci pour cette conversation, hein. À bientôt.
Mmh. D'accord. Bah bien sûr, je vois. <chuckles> Bah dis donc. Avec plaisir. À bientôt.